ครับผมครับ ครับ
ถ้าเป็นเรื่องที่ มันจำเป็นที่ต้องบอกจริง ๆ เนี่ย
อืม ครับผม
มันก็ต้องบอกครับ แต่ว่ามันก็ต้องบอก มันก็ต้องคลายความลับออกมา
อ ครับผม
แต่ถ้า ผมคิดว่ามันอยู่ที่
อัม อยู่ที่สถานการณ์ และแต่ละ เหตุการณ์ด้วยมากกว่านะครับผม แล้วก็ที่สำคัญนะครับ อันนี้ครับผม คือว่าทางผมนะครับ ฮ คิดว่าส่วนใหญ่อะนะน่าจะเคยผ่านโมเมนต์นี้กันมาทั้งนั้นนะครับ บางครั้งอะครับ แค่ แค่คำโกหกเรื่องเดียว ก็ทำให้ คนคนหนึ่งอะไม่กล้าจะเปิดใจอีกเลย หรือจะเลือกเงียบ แทนที่จะพูด เพราะมันไม่ ช ไว้ใจว่า ค คำตอบที่ได้รับอะจะเป็นจริงไหม ซึ่งเปลี่ยนทั้งบรรยากาศ และ
สถานการณ์ด้วยครับ สถานการณ์ ใช่ ใช่ครับ ใช่ ถ้าเป็น ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ ๆ ๆ ถูกต้องเลยครับ
รูปแบบความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงเลย โกหกบางคำอะครับอาจไม่จบแค่การทะเลาะ แต่อาจจะทำลายภาพของคนที่เรารักไปเลยก็ได้นะครับผม อ่า ทำลายภาพลักษณ์ตรงนั้นไปเลย
ใช่ครับ ใช่ ถูกต้องเลยครับ ถูกต้องเลย ผมค่อนข้างที่จะเข้าใจครับ เข้าใจที่ อ นี้เลย เพราะว่าผมเคยโกหกไป มัน เขาบอกว่า อย่างแฟนเก่าเนี่ย หรือคนที่เคยคุยกันเนี่ย เขาบอกว่า "เธอโกหกเรา เรา เราจะติ๊กไว้นะ ว่า"
ครับผม อืม

ไข้ครับ ถูกต้อง
และไม่พร้อมรับฟัง อ่า เราก็ยัง บอกความจริงกับเขาไม่ได้ สมมุติว่าสุนัขเขาตาย เขากำลังเครียดอยู่ เราจะไปบอกเขาตรง ๆ เลย "เฮ้ย สุนัขเธอโดนรถชนตาย" หรือว่า อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เราก็ต้องบอกว่า "เออ ยังหาไม่เจอเลย ยังหาอยู่" อย่างเงี้ย แต่บางทีเขากำลังเครียดเรื่อง สมมติเขากำลังมีเครียดเรื่องอื่นเข้ามาแฝงอยู่ด้วย เราจะเอาเรื่องเนี้ย ไปสะสมให้เขาเลย ยังไม่ได้ เราต้องปิดบังเขาไว้ก่อน จนกว่าตรงนั้นอะเขาใจเย็นลงแล้ว เราค่อยมาบอกเขา "เออ เจอแล้วนะ อยู่ตรงนี้ ๆ นะ" อะไรอย่างงี้ ครับผม ครับ หรือ หรือโกหกที่ไม่ใช่การบิดเบือนข้อมูลสำคัญ เช่น ดูดีมากเลยวันนี้ ทั้งที่แต่ง ทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้า เพื่อ ห ร เพื่อเราให้กำลังใจเขา ใช่ครับผม อันนี้ ครับผม
ใช่ครับ ใช่ ถูกต้อง ถูกต้องครับ ถูกต้อง ถูกต้องครับ ถูกต้อง ๆ เลย ถูกต้องเลย ครับ ใช่เลยพี่ อย่างที่พี่พูดอะครับ อืม โอเค ครับ ก็ยังดี ใช่ครับ เราก็ ใช่ครับ เราก็คิดแบบก็ยังดี อะไรประมาณเนี้ย ผมค่อนข้างที่จะ มันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยครับ ที่เราเจอ ครับ
อา ครับผม ใช่ ครับผม ใช่ครับ มันก็ขึ้นอยู่กับบริบท และสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ด้วยนะครับ เพราะว่าความโกหกอะ แต่ถ้าอย่างที่ผมเลย สรุปเลยว่าการโกหกอะครับ มันมีทั้งเรื่องดี และเรื่องไม่ดีปนเปกันอยู่นะครับ ขึ้นอยู่กับการ ว่าเราจะแยกแยะ จะเอาไปใช้ยังไง ใช้ยังไงกับใคร อะไรยังไงด้วยนะครับ ถ้ายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผม ที่มาร่วมสนทนาด้วยกันนะครับผม
โอเค ใช่ ใช่ครับ บางทีก็ แบบ ใช่ครับ เราต้องแยกแยะให้ได้ครับ ใช่ ๆ ถูกต้องครับ ถูกต้อง ถูกต้องครับพี่ ที่พูดเลย ขอบคุณมากครับ ครับ สวัสดีครับ ๆ ครับ

ครับผม อันนี้ ก็นั่นเลยนะครับ แต่ผมคงจะแนะนำว่า อา 1 เลยนะครับ ถ้าจะ ควรจัดการยังไง คือ เลย คือก่อน เริ่มต้นก่อนเลย คือใจเย็นก่อน อย่าด่วนสรุป หรือใช้อารมณ์ตัดสินนะครับผม 2 นะครับ ถามด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่จับผิด เช่น อ "เธอเลือกที่จะ"
ครับ ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ
"ไม่บอกเรื่องนี้ เพราะกลัวฉันรู้สึกยังไงเหรอ?" อา อันนี้ก็เป็นวิธีการที่พูดอย่างหนึ่ง ที่ให้เขาสามารถเปิดใจกับ ม เราได้นะครับ 3 นะครับ คือฟังเหตุผลก่อนตัดสินใจ บางครั้งอะครับการโกหกอาจจะ มาจากความกลัว ไม่ใช่ความชั่วร้ายนะครับ ไม่ใช่ พ ใช่ ช ไม่ใช่ความ ความร้ายนะครับผม อันนี้ความชั่วร้ายที่เขาทำ อาจจะกลัว ท ที่ว่า เฮ้ย กลัวเราเสียใจ กลัวเรานั่นกลัวนี่หรือเปล่านะครับผม อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็การสื่อสารตรง ๆ ว่าเรารู้สึกยังไง เพราะบางคนไม่รู้เลยว่าเรื่องเล็ก ๆ อะครับ ที่เขาโกหกอะมันกระทบใจเราแค่ไหน อา บางทีเราอาจจะโกหกเรื่องแค่นี้เอง แค่นี้เอง เรื่องแค่นี้เอง ทำอะไรต้องเป็นเรื่องใหญ่ แต่บางทีอะเขาอาจจะ
เออ ใช่ครับ ใช่ครับ กลัวครับ กลัวเลิก กลัวอะไร ถูกต้องครับ ถูกต้อง ใช่ครับ ใช่ ถูกต้องครับ
คาดหวัง กับเรื่อง สิ่งนี้ไว้มาก แต่เราไปดันโกหก ในเรื่อง สิ่งที่ว่า เรามองว่ามันเป็นสิ่งเล็ก ๆ อา มันก็เลยอาจทำให้เป็นนั่นเลย เรื่องใหญ่ได้ เพราะว่ามุมมองของแต่ละคนน่ะครับมันต่างกันนะครับผม แล้วอันนี้เรา แล้วเราค่อยชั่งน้ำหนักว่า "เรื่องนี้ให้อภัยได้ไหม?"
ครับ ใช่ครับ ถูกต้องเลย ถูกต้องที่พี่พูดเลยครับ คิดถูกเลย ครับ ครับ